Gaano ka-importante sayo yung pag-aalaga ng ating mental health? Kapag nasa bahay ka lang?
Para sa'kin napakaimportante talaga yung pangangalaga ng mental health lalo na kapag nasa bahay ka lang. Kasi 'di ba pag nasa bahay ka lang, lalo na 'pag ikaw lang yung mag-isa, ganyan. Di ba nasa trabaho yung family mo, nasa paaralan yung mga kapatid mo, medyo mahi may dapat talaga pinapangalagaan. Kasi 'pag mag-isa ka 'di ba? Parang marami kang naiisip ganun. Tapos 'pag ma-stress ka wala kang mapagsasabihan minsan kaya dapat sa sarili mo ano ka, ah, responsible ka na pangalagaan yung mental health mo sa mga ganong pagkakataon.
Mm. Mm tama. Mm. Eh masasabi niyo po bang challenge ang ang ah, pag-iisa lalo na kunyari ma ah, nagtatrabaho ka sa ibang bansa or minsan, eh, nawawalay tayo sa ating mga ah, family sa iba't ibang sitwasyon. Um masasabi niyo po bang yung pag-iisa natin ay or isolation natin ay nakaka-apekto rin sa mental health natin?
Para sa'kin yung ako kasi introvert ako na tao, so sabi ko, sanay akong mag-isa pero 'to yung to the point na 'pag nasa malayo ka na lugar, ganyan tapos mag-isa ka, sabihin natin na mga mga panahon na nag-aaral ako, gano'n, yung nasa kolehiyo, 'di ba nakabukod ako sa pamilya, iba talaga siya, eh. Yung parang maram 'di ba parang yung homesick ka, gusto mong umuwi pero hindi pa pwede kasi nga, 'di ba may marami kang mga responsibilidad sa school. Para sa'kin ano siya, challenging pa rin siya kahit 'di ba, introvert ako na gano'n, so parang parang marami talagang pagbabago. Kailangan mong maging matatag ganyan, para sa mga dreams mo.
Mm. Oo. Mm. Hmm, okey. Eh, bakit kaya mahalaga na pangalagaan yung ano natin, mental health natin kahit nasa bahay lang tayo?
Para sa'kin nap hmm, mahalaga talagang pangalagaan natin yung mental health natin kahit nasa bahay tayo kasi 'di ba, mas maganda yun na, uhm, maganda yung mental health natin para mas maganda yung maipakita nating 'di ba pag-aaruga para sa mga taong mahal natin 'di ba, sa mga mahal sa buhay, at sa mga paligid natin. Kasi 'pag yung mental health natin 'di ba, naapektuhan, maapektuhan din yung mga tao sa paligid mo, ganun yun. 'Di ba 'pag galit 'di ba pag galit ka, siyempre may mga things or iritable ka, yung mga sabihin natin may magtatanong lang sa'yo ng simpleng tanong, ayun parang sasabog ka na kasi nga yung mental health mo, hindi mo siya naalagaan ng maayos.
Mm. Ay, oo nga. Mm. Mhm. Eh, may tinitignan ka bang senyales na kunyari may problema na sa mental health mo? Stress ka na ganun? May mga indications ba na nakikita mo sa sarili mo? Or kahit sa ibang tao na parang pag nakita mo yung senyales na to o naramdaman mo, eh, parang alam mo na "Ay may something na. Kailangan ko ng may kailangan na akong gawin". Parang ganun?
Para sa akin ano pag mga yung mga times na nakikita ko na yung sarili ko na um alam yun yung palagi ka nalang akong umiiyak ganyan. Yung parang nawawalan ako ng gana sa mga bagay-bagay. Or yung mga changes sa appetite, sabihin natin ano kumakain ako pero hindi na ganun yung parang yung usual na ah, amount ng pagkain yung parang nawawalan ka ng gana sa food or sabihin natin nag-o-overeat ka. So pag ganun napapatanong na ako sa sarili ko. Ayan hindi na to normal, minsan parang yung mga dumarating na gusto kong kumain tapos busog naman talaga ako. Siguro may mga yung mga ganun, para sa'kin senyales na talaga yun na merong problema sa mental health, may mga iniisip ako na di ba mga bagay-bagay kaya yan isa yan sa mga signs.
Mm. Oo. Mm. Eh, kapag nasa bahay ka lang siyempre, ano naman 'yung mga typical routine mo? Pa'no mo inaalagaan 'yung mental health mo para, alam mo 'yun, maiwasan mo ring ma-burnout or ma-stress?
Para sa'kin kasi isa sa, ah, routine ko 'yung meron talaga akong mga hobbies, kasi 'pag wala ako nun medyo mahirap talaga, eh, 'di ba, kasi wala kang, ah, pinagkakaabalahan kahit, 'di ba, busy ako sa trabaho, meron pa rin akong time para sa mga bagay na gusto ko. Pero 'yung mahilig kasi ako sa mga art, gano'n 'yung mga creative stuff so more on mga ma magdo-drawing, ganyan, so meron akong outlet, oh, kung ma kung may mga times na wala akong makausap, so dun ko nalalabas yung mga, 'di ba, ah, 'yung mga emosyon ko, ganyan, tapos mero at least meron akong pinagkakaabalahan na pa mag ah, dun ko pinagtutuunan talaga ng pansin kaysa mag-focus talaga sa mga bagay na ganun, 'yung may problema ako, ganyan.
Hmm, okey. Mm. Oh, okey. Hmm, ang galing naman. Mm. Mm. Eh, anong usually naman na type of art forms yung pinagkakaabalahan mo o ginawa mo ng hobby para makapaglabas ka ng emosyon mo lalong-lalo na kapag ikaw ay burnout, may problema o stressed? Maaari mo bang ikwento?
Noon kasi, nung bata pa ako, isa talaga sa madalas na nagagawa ko na art 'pag stressed ako, ano lang, nag ano siya, mahilig ako yung mag-doodle lang talaga hanggang sa parang wala lang, nasa isip ko pa pero most of the times, yung nagagawa ko nun mga flowers, ganyan. Tapos yung parang mga nature talaga related na mga art. Siguro kasi pa 'pag kasi 'pag kalikasan, 'di ba 'pag naiisip mo parang fresh, parang free, ganyan. Yun siguro, ganyan yung reason kaya mas nafe-feel ko talaga yung, ah, nawawala yung problema, parang nawawala yung focus ko sa mga negatibong mga bagay, kasi nga ganyan. Tapos 'pag 'di ba 'pag, sabihin natin yung mga doodles, ganyan, parang nawawala nawawala yung isip ko dun sa mga bagay-bagay na 'di ba negatibo. Tapos ang ganda lang, kasi pagkatapos ko siyang gawin, gumagaan yung loob ko. Tapos babalik na ako ulit sa routine ko, ganyan.
Hmm, okey. Mm. Mm. Oo. Mm. Ah, talaga. Sa usual routine mo. Eh, kapag ano, kapag kunyari may pinagdadaanan ka naman, nagre-reflect ba yun sa arts mo or nananatiling ano, parang colorful yung mga ginagawa mong arts? Kasi, alam mo yun, yung iba kasing artist 'di ba 'pag depressed sila or may, ah, dinaramdam, parang nagiging chaotic din yung arts nila, nagre-reflect dun. Ah ikaw, ano naman yung parang sa'yo?
Oo. Oo. Para sa'kin isa din ako dun sa mga parang chaotic yung art talaga. Di ba yung parang sabihin kong mag yung doodle? Yung parang scratch scratch lang talaga. Tapos pag oo nag-i scribble lang tas pag tingin ko ayan yung puro ano lang parang siya ano yung parang su <gasps> hindi ko maintindihan, abstract lang talaga siya. Tas ano naman yung mga mga mafo-form ko na bago mga lines ganyan sa shapes. Pero wa wala talaga yung ikaw lang talaga nakakaintindi kung ano yung nasa i isip mo nung time na yung binuhos mo lang talaga yung emosyon mo habang ginagawa mo yun. Kaya yun hindi talaga siya yung di ba yung iba siguro may mga ibang tao na, ah, meron akong mga kaibigan kasi na marunong din silang mag-arts tapos pag malungkot sila nagagawa nila yun. Pero nakaka-form naman sila ng mga tao magaling pa rin sila tapos ganyan yung parang nafo-form talaga nila yung mga yung mga anime ganyan. Pero sa'kin hindi talaga. More on <chuckles> more on ano lang talaga siya mga lines pag medyo bothered yung isip ko.
Mm. Oo. Eh, scribble lang no? Abstract na siya. Mm. Mm. Yes. Mm, mm. Hmm, okey. Mm. Eh bukod sa, ah, arts naman, na na-try mo na rin bang makipag-usap sa ibang tao? Alam mo yu though alam ko na nasabi mo na introvert ka ganyan, nagkakapag-vent out ka rin ba sa iba? Para dun sa para ma-cope up yung um pinagdadaanan mo?
Ah. Oo meron po kasi akong bestfriend. So siya talaga yung pinagsasabihan ko 'pag meron akong mga pinagdadaanan. So yung pamamaraan din naman namin kasi medyo busy na din kasi kami ngayon kasi nasa adulting, may mga priorities na di ba sa buhay. Oo kasi noon iba eh, magkasama kami palagi sa mga ginagawa namin kahit sa paaralan, sinasabi nga ng mga classmates namin hindi talaga yan sila mapaghiwalay. Pero 'pag darating tayo sa mga ganitong edad, iba na. Meron yung sa mga pinansiyal aspeto, mga responsibilidad mo. So para sakin, ano lang parang yung nakakapag-chat lang talaga ako sakanya na eto ah, meron akong mga pinagdadaanan ganyan or nasasabi ko lang na-fe-feel ko tungkol sa mga bagay-bagay. Kahit na hindi siya nakakapag-reply on time. Gumagaan na talaga yung loob ko kasi alam ko na kung ano yung sasabihin niya na 'pag nasabi ko sakanya, sa sasabihin din naman niya na magiging okey din ako tapos maintindihan din naman niya niya yung mga side ko ganyan.
Mm. Tama, nag-iiba na yung priorities natin. Mm. Mm. Ah. Hmm, okey. Ang ganda naman ng relationship n'yo. Eh, minsan ba, kapag na-o-overwhelm ka o minsan ay nag-iisip ng madaming bagay, ano naman yung parang nagiging, uhm, reaction mo or way mo to, ah, control your emotion, ganun?
Ano, ang ginagawa ko lang talaga, eh, 'pag may mga 'di ba, yung mga negatibong nangyayari, ganyan. So, gi ah, ina-acknowledge ko muna kung ano yung emosyon, hindi kasi duma hindi ko siya dini-dismiss na sabihin natin may nangyari, ganyan. Kung nalungkot talaga ako nung time na 'yon, i-acknowledge ko na nalungkot talaga ako. Ta's after kung kailangan kong umiyak, iiyak ako. Kapag ilalabas ko talaga siya, pero hindi ako magde-dwell dun sa emotion. Ang gagawin ko after, 'no, sabihin ko, okey kung kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Pero ano lang, sabihin natin eto lang, ilang minu minuto lang or 1 hour lang, after that, ah, mag-iisip na ako ng anong pwede kong gawin, ah, na makakatulong sa'kin para makabangon mula sa mga di ba, mga gano'ng pagkakataon. Lalo na, di ba, ka nito kasi pang dahil sa busy nga ako sa work, ganyan. Minsan naka-schedule pa, eh, kung kailan kailan ako mag-e-emote, ganyan, okey mamayang gabi na 'yan. Hindi ko iisipin. Yung mga gano'n. Para kahit papa'no ma-release ko pa rin yung emotion, pero yun nga, may time.
Mm. Mm. Ilalabas mo. Mm. Hmm. Oo. Mm. Ang ganda nung ano ah nung, ah, may schedule yung pag e-emote mo. So, paano yun?
Oo, ga oh, parang na ah, ah, sabihin natin meron akong problem, ganyan. Um, tas ang ginagawa ko ah, sasabihin ko, okey pag naiisip po siya while nasa work, sasabihin ko, okey focus ka muna sa work tas mamaya na tong gabi, ah, pagkatapos na ng work, mga ganyan. So, sabihin natin, oh, okey na lahat, wala na akong iniisip, di ba. So tapos na yung mga gawaing bahay, mga ganyan. So sabi ko, okey ngayon, so parang, alam mo yun? Yung mag mag-ano ka ah, kasama mo yung sarili mo, ah, wala kang ibang iniisip tas pag naka-focus ako sabi ko, okey so, yung kanina iniisip ko na, ah, medyo nalungkot nga ako ina acknowledge ko talaga na, ay oo na-sad ako dun. So, kung gusto ko na umiyak, okey, iiyak na ako dun tas after that, ah, ano bang plano natin? Ah, sa nangyari? Tas ganyan, anong next step for me? So, pag nakakapag-isip ako, okey kailangan ko nang maging positibo, ganyan, so after, pagkabukas, oh, iba na yung mindset ko, ganyan.
Mm. Mm. Mhm, ang galing, ah. Eh, paano naman dun ano naman yung masasabi mo sa ibang tao na parang kahit sa work ay dinaram dinadala nila yung mga mabibigat na emotion. Tapos parang nag na a-apektuhan na yung trabaho nila, yung mga hindi kayang hindi nila kayang mag-set ng bounderies or separation ng personal problem nila sa professional na aspeto nila?
Oh. Para sa akin ano, ano kasi, mas maganda ka na kasi ang iniisip mo na yung problema kasi hindi siya ano dapat na pervasive, yung kumakalat sa ibang area ng life mo. Para sa'kin iba yung financial, iba yung, ah, tungkol sa pamilya, iba yung tungkol sa, sabihin natin yung sa mga kaibigan, relationships mo, iba din yung sa work, at sa sarili mo. So, 'pag may isang area ng life ko, sabihin natin tungkol sa, ah, family, oo, na may nangyari ganyan or hindi okey, hindi ko siya dinadala sa work kasi nga ibang area yun. So, iniisip ko na nagfa-function yung ibang area, okey. 'Di naman siya na hindi nagfa-function yung isa hindi naman na magfa-function yung lahat, ganyan. So, isang area lang 'yon. So, kaya ko pa ring mag-function sa iba, yun. Dapat yung mindset mo ifi-frame mo na gano'n. Kasi 'pag iniisip mo na may problema ako dito ta's maaapektuhan ito, maaapektuhan maaapektuhan talaga. So, nakadepende kung anong perspective mo tungkol sa isang bagay, yun yung magiging resulta. So, sa tingin mo, okey, sinasabi mo sarili mo na, "Ay, ito may problema ako kaya ito medyo low yung performance ko sa work." Ah, para sa'kin kasi mas maganda na isipin mo, "Okey, nasa work ako, so, work yung focus ko." So, eto pag-uwi mo ng bahay kung tungkol sa pamilya mo o pamilya mo naman mo naman yung focus mo, ganyan. 'Wag mong dalhin sa ibang area ng life mo yung ang problema ng isang area lang.
Oo. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm, hmm. Eh, sa tingin mo naman, mahalaga ba yung pagkakaroon rin ng, ah, personal space para mapaganda rin yung mental health at ayun makapag-isip ang isang tao na may pinagdadaanan?
Oo, mahalaga talaga 'yan na meron kang personal space, para maka di ba, ma magkaroon ka ng time na makapag isip-isip 'pag ng anong magandang gawin para sa di ba, ah, sa buhay mo, ganyan. Kasi 'pag wala kang personal space, mahihirapan ka talaga. Sabihin natin, ah, isa di ba, yung katulad ko na meron akong schedule for di ba na malungkot, ganyan. Kung na gusto kang i-feel yung emotion ta's, ah, 'pag walang di ba, walang concept ng personal space tapos, ah, i di ba, mayro'ng mga makikialam sa'yo parang ang hirap nun, di ba? Parang hindi mo ma-process yung emotion mo ng buo, kaya mas mahalaga na bibigyan mo talaga yung sarili mo ng parang, ah, area kung saan saan ka magiging free, na i-express yung self mo.
Mm. Oo. Mm. Hm, okey. Ano naman masasabi mo sa mga taong may pinagdadaanan ngayon, anong advice mo?
Para sa'kin parte na kasi ng buhay yung mga ganun, yun, di ba, yung yung mga may pinagdadaanan. Kasi kung perfect yung life, hindi mo naman makikita yung mga positive side. Kaya 'pag may mga pinagdaanan, uhm, di ba katulad ng bagyo, darating 'yan at aalis din. Kaya importante maging positibo lang talaga tayo sa buhay.
Hmm, okey. Napakaganda ng iyong mga ibinahagi, ah, maraming salamat!
Maraming salamat din po at paalam.